Pues, bueno fíjate la que lo me estás comentando es, eh, ahora sí que era mi derecho, ¿no? Pero yo lo veía como algo que hubiera hecho mal. Yo me sentía que había hecho algo malo, ajá, entonces, yo decía: "No, pues yo me ahora sí que yo me equivoqué, ¿no?, ellos me necesitaban". O sea, vaya, no separar como eso de que vas a trabajar, y y pues, que todos podemos tener este tipo de eventos. Yo no lo entendía, yo sentía que, pues, que había hecho algo malo. Así como cuando los niños se portan mal, yo me sentía igualitita superculpable por lo que me había sucedido, eh, cuando pudo haber sido a lo mejor un par de horas, 3 horas, y quizá, unos días y no meses, eh, porque no me atendí a tiempo de por lo mismo de que sí estaba cansada y todo, pero no escuché las señales de mi cuerpo de que ya estaba demasiado agotada y que resultó en algo peor todavía. Entonces, sí sentí esa inseguridad de que hice algo malo, necesito un castigo, ¿no? Ya sabes, así como niños, el el castigo por esa situación.
Ah, es normal, claro. Mm, oh. Sí, sí, sí. No. Claro. No, no, bueno, eso es normal. Sí, no, no, es normal en la situación eso que tú sentiste. Y, y también es normal como sentirte culpable, pero pero no es así, porque fue una situación como fuera de tu control en el sentido de que tu cuerpo colapsó, tú no eh, hiciste bueno, tenías manejabas estrés, jornadas de eso, pero pero bueno, pasó y fue una situación que gracias a Dios, pues, pudiste controlar, te hicieron la cirugía, te pudieron operar, sanaste definitivamente, que era lo más importante, porque en ese momento cuando tú te sientes culpable, eh, todos esos sentimientos se nos mezclan en la cabeza, pero es que lo más importante para ti es tu salud. O sea, porque, eh, si tú no estás bien, los que están alrededor tuyo tampoco van a estar bien. Entonces, es normal como pensar en los demás antes de pensar en uno mismo. Pero, pero pienso que esa, o sea, esa, eh, digamos, eh, baja que estuviste por 3 meses como que te sirvió para que: "Okey, el cuerpo ya me dio un aviso. Más adelante voy a tratar de hacer menos estresada". ¿Cambió algo? O sea, esa ese esa señal que te dio tu cuerpo, ¿cambió para cuando volviste tu manera de de ver el trabajo, tu manera de ver las cosas, tu manera de de acelerarte, de de de de no tener tanto estrés? ¿Cambiaste algo ahí?